คือเราอะค่ะ เป็นคนที่ค่อนข้าง ไม่รู้เป็นอะไร ค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกของตัวเองอะนะคะ คือแบบไม่ ไม่ค่อยที่จะแบบ เวลาโกรธหรือโมโหเนี่ย ไม่ค่อยที่อยากที่จะแสดงออก ณ ตรงนั้น แล้วก็เป็นอย่างเงี้ยมาตลอดระยะเวลานานน่ะ คือ คือเหมือนแบบเติบโตมาเป็นคนอย่างเงี้ย ไม่ ไม่รู้ เหมือน กันว่าเพราะอะไร เหมือนอาจจะเป็น อาจจะเป็น อ่า ณ ตอนนี้พอจะนึกออกแล้ว อาจจะเป็นเพราะว่า เราอะค่อนข้างที่จะแคร์ความรู้สึกของคนรอบข้างด้วย อย่างเงี้ยนะคะ แต่ทีเนี้ยอะมันก็เหมือนแบบเก็บ เก็บ เก็บไว้ เก็บไว้ แต่สุดท้ายอะค่ะ พอเหมือนเวลาที่เราเก็บอะไรไว้นาน ๆ อะ พอมันเยอะมาก ๆ อะ มันก็จะระเบิด ถูกไหมคะ แล้วตอนเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่า ความรู้สึกที่เราเก็บไว้มาเป็นระยะเวลานาน แล้วโดยเฉพาะกับคนที่เรารักอะนะคะ มันเริ่มที่จะปะทุออกมา แล้วเราก็เหมือนแบบระบาย แล้วก็ระเบิดออกมาอะค่ะ เราก็เลยไม่รู้จะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ดี หรือความรู้สึกนี้ดีอะค่ะ
อืม ครับ อืม ครับ อือ ครับผม ครับผม อือ ครับผม ก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความเห็นใจก่อนนะครับผม เพราะว่าการที่คุณจะต้องเก็บกดเนี่ย นั่นอาจจะหมายถึงว่า คุณน่ะไม่ได้มีพื้นที่พอ ที่ให้สามารถแสดงออกได้ อาจจะด้วยปัจจัยหลาย ๆ อย่าง อาจจะอย่างเช่น อ่า การที่จะต้องคอยซัปพอร์ตความรู้สึกของคนในครอบครัวครับผม ไม่ว่าจะเป็น อ่า คุณสามี หรือว่าอาจจะเป็น อ่า ครอบครัวที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ อะไรอย่างเงี้ยเนาะ เพราะว่าถ้า ส เราเลือกที่จะ อ่า ปรับพฤติกรรมของตัวเองเนี่ย มันจะง่ายกว่าปรับสภาพแวดล้อม ซึ่งตัวคุณเนี่ย รู้ดีในจุด ๆ นี้ด้วยครับผม ก็เลยเลือกที่จะแสดงออกออกไปแบบนี้อะครับ ในจุด ๆ นี้ก็ขอชื่นชมในความอดทน แล้วก็ความพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ และรักษาบรรยากาศภายในบ้านนะครับผม ถ้าอย่างงั้นเดี๋ยวขออนุญาตถามเพิ่มเติมอีกสักนิดนะครับว่า อ่า การที่รู้สึกว่าจะต้องเก็บอารมณ์อะครับผม เหตุการณ์ลักษณะเนี้ยเกิดบ่อยแค่ไหนครับ? อืม
อืม ก็ที่คุณพูดมา ต้องบอกก่อนเลยว่า ใช่มาก ๆ คือเราค่อนข้างที่จะเหมือนแบบว่า คิดว่าปรับคนอื่นคงยาก ก็ปรับมันที่ตัวเราเองแหละ แล้วก็เพื่อรักษา เหมือน อ่า ส สภาพ อ่า ความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือว่าสถานการณ์ต่าง ๆ ที่มันเกิดขึ้น ไม่ให้มันดูแบบ อ่า ขุ่น ขุ่น คุ เอ่อ ขุ่นมัว! อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ทีนี้อะพอถามว่า มันเกิดบ่อยไหม หรืออะไรแบบนี้อะ ก็ ก็เหมือน ก็บ่อยนะคะ เหมือนทุกครั้ง ล เลย ถ้าหากว่า มีความแบบว่า เขาเรียกว่าอะไร ถ้า ถ้าเกิดความแบบขุ่นมัว เกิดการทะเลาะกัน หรือว่ามีการแบบไม่เข้าใจกันเล็ก ๆ น้อย ๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือเราจะเป็นฝ่ายเก็บ เราจะเป็นฝ่ายที่แบบไม่ได้แสดงความรู้สึกของเราออกมา ณ ตอนนั้น ๆ น่ะ ทีนี้อะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไหนก็ตาม จะเป็นครอบครัวของเราเอง เป็นครอบครัว อ่า กับครอบครัวเก่า คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเรา หรือว่ากับสามี หรือว่ากับ อ่า ครอบครัวของสามี คือเราจะเป็นฝ่ายที่ไม่ได้แสดงอารมณ์ออกมา ซึ่งมันก็ ก็บ่อยอะค่ะ เนาะ เพราะว่าเป็นคนในครอบครัว แน่นอนเราก็อยู่ด้วยกัน เจอกันบ่อย ๆ อะไรเงี้ยค่ะ สถานการณ์แบบนี้อะมันเกิดขึ้นบ่อย แต่ว่าตอนเนี้ยค่ะ ที่เรารู้สึกว่า มันระเบิดเนี่ย เรามาระเบิดกับแฟนเรานะคะ เราเก็บทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกสิ่งทุกอย่าง แล้วเราก็รู้สึกว่า ตอนเนี้ยเวลาแฟนเราพูดอะไร หรือทำอะไรอะ เราจะรู้สึกไม่พอใจ เราจะรู้สึกหงุดหงิด เราจะรู้สึกว่า เอ่อ เหมือนแบบมีปฏิกิริยาตอบโต้ทันทีอะนะคะ คือแบบเก็บไม่ได้แล้ว แบบเนี้ยค่ะ
อา ครับผม อืม อื้อฮือ ครับ อืม อา ครับ อืม อืม ครับ อือฮึ อา ครับผม อา งั้นขออนุญาตถามเพิ่มเติมครับ ตอนนี้อยู่กัน อ่า กี่คนครับ? อยู่กันกับคุณแฟน หรือว่ามีลูก หรือมีญาติอยู่ด้วยครับผม? ตอนนี้ในที่พักครับ
ก็คือที่บ้านเลยเนี่ย ก็มีแค่ 3 คนนี่แหละค่ะ ก็คือมีเรา สามี แล้วก็ลูก แต่ว่า จะเจอ จะเจอกับครอบครัวของแฟนน่ะ ค่อนข้างบ่อย เพราะว่าอยู่ไม่ได้ไกลกันมากอะค่ะ
อืม ครับ อืม ในกรณีแบบนี้นะครับผม กับสถานการณ์แบบนี้ การที่คุณเนี่ย อ่า พยายามที่จะสร้างบรรยากาศภายในบ้านเนี่ยให้ดูอบอุ่นขึ้น ถึงแม้ว่าในใจเนี่ยจะขุ่นมัวเนี่ย อันนี้ก็ต้องยอมรับเลยครับว่า เป็นความอดทนที่น่าชื่นชมเลยครับ เพราะว่า อา ตัวคุณเนี่ย ก็น่าจะเห็นใจ แล้วก็เข้าใจเนาะว่า ตัวคุณลูกเนี่ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรืออาจจะยังไม่ได้โตพอที่จะเข้าใจสถานการณ์ ที่เราเนี่ยจะต้องทะเลาะกันกับ อ่า คุณสามี ซึ่งเรื่องเหล่าเนี้ย เป็นเรื่องปกติแล้วเกิดขึ้นได้ครับ ซึ่ง อ่า อยากจะแนะนำแบบนี้ครับว่า เวลาเกิดเหตุการณ์เนาะ จะทะเลาะ หรือว่ารู้สึกเก็บกดกัน หรือ ว รู้สึกไม่ไหวแล้วเนี่ย อาจจะต้องมีการพูดคุยกันในสถานที่ส่วนตัวสักนิดหนึ่ง เนื่องจากว่า บางครั้งการที่เราจะต้องอธิบายสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้กับลูกฟังเนี่ย ตัวเด็กเองอาจจะยังไม่พร้อมที่จะรับฟังหรือว่าอาจจะยังไม่ถึงวัยที่ ที่เหมาะสมเนาะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องระเบิดจริง ๆ ขึ้นมาเนี่ย อย่างน้อยเลยเนี่ยครับ อยากจะให้ อ่า ให้เกิดเหตุการณ์นี้อะครับ ในที่ที่อาจจะลับสายตาของลูกนิดหนึ่ง เพื่อที่ว่าจะได้ อ่า ไม่ต้องมีข้อครหา หรือว่ามีพฤติกรรมเลียนแบบด้วยเนาะ เพราะว่าการเกิดพฤติกรรมแบบนี้เนี่ย บางครั้งอะ คือคนเราอะครับเป็นมนุษย์กันทุกคนเนาะ การที่เก็บไว้เนี่ย ความรู้สึกเหล่านั้นเนี่ย มันไม่ได้หายไปไหนนะครับ มันก็ยังอยู่ภายใน ร่างกายเรา ภายในจิตใจเราเนี่ยแหละครับ ซึ่งสภาพจิตใจ ก็เปรียบเสมือนขวดน้ำเนาะ พอวันหนึ่งมันเต็ม มันก็ต้องล้นออกมาครับ และแน่นอนว่า พอมันล้นออกมาแล้ว ถ้าส่วนที่ล้นเนี่ยก็อาจจะแสดงออกได้ด้วยการแซว การแซะ หรือการพูด อ่า ประชดประชันเนาะ แต่ถ้าวันหนึ่งคุณได้เปิดฝามันออกมาแล้วล่ะก็ คิดว่าอันนั้นเนี่ยก็อาจจะมีเหตุการณ์ที่อาจจะต้องปรับความเข้าใจกันชุดใหญ่เหมือนกัน ใช่ไหมครับ?
อืม ค่ะ อื้อฮือ ก็เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพมาก ๆ เลยนะคะ อันนี้ก็คือเรื่องจริงเลยว่าแบบ พอเก็บไว้นาน ๆ แล้วมันก็เหมือนแบบ มันก็ต้องล้นออกมาเนาะ ทีเนี้ยอะค่ะ แล้วก็เรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือ ก็จะนำมาแบบ เป็นเหมือนแบบว่า คือคอยเตือนสติตัวเองเลยอะ ในเรื่องที่ว่า เออ ถ้าเกิดเราจะต้องระบายความรู้สึก หรือระเบิดความรู้สึกนั้นออกมากับแฟนเนี่ย เราก็จะพยายามเลือก อ่า เหมือนแบบต้องดูด้วยว่า เออ เฮ้ย ลูกอยู่ไหม ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วย เพื่อที่เขาจะไม่ได้แบบ อ่า มีผลกระทบตรงนี้ แต่ยังไงก็ตามเสีย ก็ ก็จะเหมือนแบบพยายามด้วยว่าแบบ อืม ไม่ เขาเรียกว่าอะไร ถ้ามีความรู้สึกปุ๊บ ก็จะพยายามที่จะปล่อยออกมา โดยที่ไม่รอให้มันแบบจนถึงขั้นที่จะต้องระเบิดนะคะ แต่ทีเนี้ยก็อยากจะรู้ว่า เอ๊ะ เอ่อ เราควรที่จะ เพราะเนื่องจากว่า เราเป็นอย่างงี้มาโดยตลอดเนาะ บางทีแล้วอะเราก็ไม่รู้วิธีที่ดีนัก ที่เราควรที่จะ เอ่อ ค่อย ๆ ปล่อยมันออก ย มายังไง เพราะว่าอย่างที่คุณบอกเลยค่ะ บางทีอะพอเราแบบ อ่า เก็บไว้นาน ๆ พอมันระเบิดเนี่ย ระเบิดมันจะออกมาใน ในรูปแบบไม่ค่อยดีอะ เป็น เป็น เป็นแบบ กระแนะกระแหน เป็นแซะ เป็นแบบ แล้วก็มีอารมณ์ร่วมด้วย ใช่ไหมคะ ทีเนี้ยก็เลยอยากจะรู้ว่า เอ๊ะ แล้วเวลาที่เรามีความรู้สึกไม่ดี มีความรู้สึกโมโห หรือว่า เอ๊ะ ไม่ชอบนะกับคำพูด หรือการกระทำบางอย่างของคนที่เรารักเนี่ย เราควรที่จะมีวิธีการพูด หรือบอกเขายังไง ที่ ที่เป็นการระบายออกมาเลย โดยที่เราไม่ต้องเก็บสะสมเอาไว้ในร่างกาย ในความคิดของเราอะคะ?
ครับ อือฮึ อือฮึ อืม ครับผม ครับผม อา ครับ อือฮึ อือฮึ อา ครับ ครับผม อือฮึ อืม ครับ สำหรับสถานการณ์ที่คุณเล่ามานะครับผม ก็เป็นสถานการณ์ที่คู่รักเนาะ หรือว่าคนที่อยู่อาศัยร่วมกันเนี่ย อาจจะไม่จำเป็นต้องเป็นคนรักกันก็ได้ แต่ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในครอบครัวครับ ซึ่งปัจจัยสำคัญเลยที่อยากจะให้คุณโฟกัส ก็คือเรื่องของการสื่อสารครับ การที่เราเกิดอารมณ์ขึ้นมาแล้ว แล้วเรารู้สึกว่า เราเนี่ยไม่สามารถพูดได้ครับ อีกนัยหนึ่งเนี่ยอาจจะมองว่า หมายถึงว่าสถานการณ์ที่ยังไม่พร้อมอะครับเนาะ แล้วพอจังหวะนั้นอาจจะไม่พร้อม แล้วก็ไปเจอ แล้วสุดท้ายคุณก็ลืมไป แล้วก็ไปเจอเรื่องใหม่อีกแบบเนี้ย นั่นแหละครับผม ถึงแม้ว่าตัวคุณเองเนี่ยรู้ตัวว่า ยังไม่พร้อมที่จะพูดตอนนี้ แต่ถ้าเมื่อไรรู้สึกว่า ตัวเองพร้อมขึ้นมาอะครับ อยากจะให้พูดเรื่องแรกอะครับ หรือถ้าเปรียบเทียบเป็นขวดน้ำก็จะ คือเรื่องที่อยู่ล่าง ๆ ก่อน เรื่องแรก ๆ ก่อน อย่างเงี้ยครับ เพื่อที่จะให้เราเนี่ย อะ ระบายมันออกมาทีละเรื่อง ๆ พยายามอย่าเก็บสะสมไว้ เพราะว่าพอสุดท้าย ถ้าคุณเก็บสะสมไว้อะครับ วันใดวันหนึ่งที่มันพรั่งพรูออกมาอะครับผม ตัวคุณสามีเองหรือตัวคุณลูกเอง ก็จะได้รับผลกระทบด้วย เพราะว่าอาจจะตกใจ แล้วก็เสียขวัญได้ เนาะ เพราะว่าเราเก็บอาการเหล่านี้ไว้ ไว้มากมายเหลือเกิน ฉะนั้นอยากจะให้โฟกัสที่เรื่องของการสื่อสารเป็นหลักเลยครับ แบบนี้ครับ
อืม ค่ะ ก็แบบ จริง ๆ อะเนาะ ทุก ทุก ทุก อ่า สถานภาพ ทุก ๆ ความสัมพันธ์เนี่ย อ่า รู้เลยว่า การสื่อสารเนี้ย เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสำคัญมาก ๆ เขาถึงบอกเนาะ การสื่อสารเนี่ยเป็น แบบ เหมือนแบบเทคนิคอย่างหนึ่ง ที่จะช่วยให้แบบครอบครัว หรือว่าการเป็นเพื่อนกันก็ตามเนี่ย มันจะไปรอดไม่รอดเนี่ย ก็คือเหมือนมีการสื่อสารที่ดี มี เขาเรียกว่าอะไร เราคน คนที่เราแบบสามารถ อ่า พูดได้ทุกเรื่อง หรือระบายได้ทุกเรื่อง โดยที่ไม่ต้องแบบเก็บไว้ ในใจ อย่างเงี้ย คือถ้าเราสามารถ อ่า ทำแบบนี้กับคู่เราได้เนี่ย ก็เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดี ก็จะลองค่อย ๆ ปรับทีละเล็กทีละน้อย สิ่งที่มันอยู่แบบก้นลึกในหัวใจเราเนี่ย เราก็จะค่อย ๆ แบบเอาออกมา อย่างที่คุณว่า ทีละเรื่อง ๆ แล้วก็หาเวลาโอกาสที่ อ่า เหมาะสม ที่ อ่า เรารู้สึกว่า เราสบายใจที่จะคุยเรื่องนั้น แล้วก็ อ่า เหมือนแบบว่า ถ้าเราคุยแล้วเราจะไม่มีอารมณ์ร่วม ณ ตอนนั้นเนาะ เพื่อที่จะมา ล หลีกเลี่ยงปัญหา หรือว่า อ่า การทะเลาะเบาะแว้งที่มันอาจจะเกิดตามมาได้ เพราะว่า อ่า อารมณ์ของเรา อย่างเงี้ยนะคะ ก็รู้สึกดีค่ะ วันนี้พอได้ พอได้คุยกับคุณแล้ว ก็เหมือนแบบได้ระบายด้วยในส่วนหนึ่ง แล้วก็ได้ อ่า ความเข้าใจในมุมของเราด้วยว่า เออ จริง ๆ แล้วอะ บางครั้งอะ คือเจตนาเรา คือต้องการที่จะทำให้ครอบครัวมี มีความสุข อะ ว่าง่าย ๆ คือต้องการที่จะให้มันแบบสงบสุข ให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันแบบราบรื่น แต่ด้วยแบบเจตนาดีของเราแล้ว ที่เราต้องการ ห ให้มันเป็นแบบนั้น กลายเป็นว่าบางครั้งเนี่ย มันก็มาทำร้ายเราทางอ้อมภายหลัง อย่างเงี้ยค่ะ ก็ ก็ทีนี้ พอตอนนี้เราก็เริ่มรู้ตัวแล้วล่ะว่า เฮ้ย มัน มันเริ่มแบบไม่ค่อยดีนะ เพราะว่าหลัง ๆ มาเราเริ่มแบบมีอารมณ์ปะทุ มีแบบเก็บไม่อยู่ อะไรอย่างเงี้ย ก็เชื่อว่าเป็นเพราะว่า เราเก็บมาไว้เป็นระยะเวลานาน ตรงนี้ก็รู้สึกดีมาก ๆ ค่ะ แล้วก็ต้องขอบคุณมาก ๆ นะคะ สำหรับคำแนะนำดี ๆ ในวันเนี้ยค่ะ เราอะจะลองนำมาปรับใช้ดู แล้วก็เชื่อว่านะคะจะทำได้ แล้วก็จะสามารถแบบทำให้ตัวเองเนี่ยมีความสุขได้ แล้วสามารถ อ่า ค่อย ๆ ระบายสิ่งที่เก็บไว้ภายในออกมาได้อย่างดีนะคะ ก็ต้องขอบคุณมาก ๆ ค่ะ
อืม ครับผม ครับผม อืม ครับ ครับผม ครับผม อืม ครับ อือฮึ ครับผม อา ครับผม อา ครับ อือฮึ ครับผม ซึ่ง ซึ่งจริง ๆ ในส่วนตรงนี้นะครับผม ก็มี มีอีกหลายอย่างที่อยากจะแนะนำเนาะ แต่ว่า ก็ ถ้า อา คุณรู้สึกดีขึ้นแล้ว จริง ๆ ก็ ก็ปรับเรื่องการสื่อสารอีกนิดเดียวนะครับผม ซึ่งการสื่อสารเนี่ย ก็เป็นสิ่งสำคัญ แล้วก็บางครั้งนะครับ ตอนที่รู้สึกว่า อ่า เริ่มจัดการอารมณ์ไม่ได้แล้วเนี่ย วิธีที่ดีที่สุดเลยนะครับผม ก็คือการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ อ่า ที่เกิดขึ้นนั้นก่อนนะครับผม เพื่อให้ อ่า บรรยากาศทุกอย่างเนี่ยมันโอเคขึ้น หลังจากที่บรรยากาศทุกอย่างมันโอเคขึ้นแล้วอะครับ ก็ค่อย ๆ กลับมาคุยกันใหม่ ก็ยังทันนะครับผม ยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะครับ เพราะว่าเหตุการณ์บางทีเนี่ย เกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับผมเนาะ อย่าคิดมาก แล้วก็ไม่ต้องโทษตัวเองนะครับ
ขอบคุณมาก ๆ นะคะ สวัสดีค่ะ